А, ты знаешь, я нуждаюсь, э, в совете, а, твоём. М, что мне делать, э, с моими отношениями, которые у меня сейчас на данный момент есть. Вот. Э, на самом деле ситуация такая, что это даже недоотношения, да, а я общаюсь с одним мужчиной, вот, но, м, у меня, знаешь, какое-то чувство тяжести, что ли, стало появляться от, э, этого общения. Э, т точнее, меня тяготит какая-то, знаешь, э, а, недосказанность. И я я не понимаю, в общем, хочется либо уже их, эм, более официальными сделать, либо вообще какую-то сделать, м, точку поставить, что ли.
Конечно. Мгм. Слушай, да, спасибо большое, что, эм, поделилась. Эм, я представляю, как тебе сложно в отношениях, э, в которых нету эмоционального отклика, который тебе бы хотелось всё-таки получить. А, действительно, м, я понимаю твои чувства, э, м, м, тупиковые, когда ты, <grunts> растерянная и не понимаешь, то ли продолжать, то ли всё-таки заканчивать.
Мгм. Так и есть.
Это действительно сложно. Ну, давай попробуем сейчас, э, с тобой разобраться, м, более, м, подробно. А скажи, м, ты бы хотела всё-таки какие-то рекомендации от меня услышать или тебе важно просто выговориться и получить поддержку?
А, ну, возможно, да, какие-то рекомендации я тебе могу вот поподробнее, а, рассказать, потому что на самом деле, отношения эти, они довольно-таки короткие ещё. То есть они не так давно начались, всего лишь, там, пару месяцев. Вот. И, эм, я познакомилась, э, с этим мужчиной, при том, что я как бы его выбирала, знаешь, так, не, м не сердцем, а умом, вот. Потому что у меня уже сложилось такое впечатление, да, что сердцем я выбираю каких-то не очень порядочных людей, вот, и всё как-то это заканчивается плохо. И тут вот я решила, да ну не то что даже по расчёту, но, м, какой-то вот именно такой расчёт э, я уже, знаешь, читала, психологи пис пишут, что, там, вот, э, когда встречаешь человека, и она должна быть какая-то влюбленность такая спокойная, а не какие-то вот там чувства бешеные и что даже это лучше. Вот, и, ну, на основываясь на этом, так как бы я его и выбрала.
Мгм. Спасибо, ш э, что поделилась такой деталью. М, я понимаю, действительно, когда, а, всё время наступаешь на одни и те же грабли, вот в твоём случае, ты сказала, что ты выбирала каких-то неподходящих партнёров, когда, м, руководствовалась своими чувствами, и, да, и поэтому тебе сейчас пришлось, э, сделать выбор, э, руководствуясь, да, вот каким-то смыслом.
К сожалению.
<tsk> Э, наверно, э, стоит как-то поразмышлять немножко о том, э, м а что вообще важно для тебя в отношениях, если абстрагироваться от того, как ты выбирала партнёров. Вот всё-таки что для тебя самое необходимое? Это вот, как ты сказала, финансовая безопасность, да, чувство финансовой безопасности, обеспеченность? Или всё-таки важнее вот, э, м, понимание, любовь, как говорится, и рай в шалаше? Вот какая концепция всё-таки для тебя ближе?
Мгм. Слушай, ну вот сейчас, а, рай в шалаше, вот точно нет. М, раньше было такое по молодости, а сейчас, э, вообще, совершенно меня это даже просто отталкивает. Но получается так, что, ам я не могу выбрать, <chuckles> и, э, что-то одно. Мне хотелось бы, конечно, чтобы было и то, и то. И, ам э, так что, да, для меня важна какая-то финансовая состоятельность, вот, и чтобы это был какой-то мужчина уже, м, зрелый и спокойный. Вот. Но с другой стороны, а, как будто вот кажется, что у меня какая-то нехватка чувств к нему есть. И я не знаю, это изменится или нет, или вот так оно и должно быть, вот, спокойная какая-то, я не знаю, больше дружба.
Мгм. Мгм. Скажи, пожалуйста, а вот ты сама к ты вот щас сказала, что нехватка чувств. Ты имеешь в виду нехватка твоих к нему чувств или нехватка чувств от него? То есть ты не получаешь от него, а, того, чего бы ты хотела?
Мгм. Слушай, ну вот это прямо вопрос в точку. Потому что на самом деле как раз таки, да, я хотела вот с тобой в этом и разобраться, что такая ситуация получается, странные эти отношения на самом деле. А, я могу сказать, что и у меня нехватка чувств, но я чувствую, что и у него есть нехватка чувств. Вот, как будто нету, знаешь, такой, ну, стопроцентной заинтересованности с его стороны. А, при этом он всё равно продолжает периодически, а, показывать, да, что он как будто бы ждёт какого-то моего решения, вот, а, а, о наших отношениях. Но, м, для этого ничего не делает, чтобы мне это решение пришло. То есть нужно их как-то развивать, и я, знаешь, э, жду инициативы.
Мгм. М. Так. Мгм. Понятно. Да, тут такой момент интересный. То есть, если, м, подытожить, поправь меня, пожалуйста, если я ошибаюсь. То есть, в принципе если бы он проявлял какую-то инициативу и заинтересованность, и был, э, более эмоционален, а, проявлял какие-то, м, так и и а а осуществлял какие-то такие поступки, которые тебе говорили о том, что вот он, да, действительно меня любит. То есть, как говорится, его действия, да, говорили бы сами за себя. Но, к сожалению, он пасует и не делает ничего, но при этом, да, перекладывает на тебя ответственность, э, за дальнейшую судьбу ваших отношений. Скажи, это как-то откликается?
Вот. Да, именно так. И, д дело в том, что даже он как бы мне, э, говорит о таких вещах, э. Всё усложняется тем, что мы с ним в, э, в разных странах, но в соседних, да, это практически можно назвать, м, в разных городах по расстоянию. Но, конечно, когда это разные страны, это тоже осложняется, ну, м, какими-то, знаешь, там, путешествиями даже иногда или переездом. И он мне предлагал переехать к нему, но я для меня это слишком рано. Вот. И опять же, да, вот хочу повторить, он не делал каких-то поступков, э, э, которые могли бы, знаешь, меня склонить к этому решению.
Мгм. А как ты думаешь сама, почему он не делает такие поступки?
Ой, вот я даже не знаю. Я бы, конечно, ответила, что я ему недостаточно нравлюсь, э, но не понимаю, зачем тогда вообще он это всё продолжает общение. Вот, э, и ещё и предлагает такие, ну, серьёзные
Мгм.
а развитие <chuckles> вот этого всего.
Да. Да, я понимаю твоё замешательство и, м, м, твой страх как-то вот шагать в никуда и собирать чемодан, бросать всё и ехать к человеку, которого ты абсолютно не знаешь. И да, ты тут верно подметила, что и поводов-то особо каких-то не было. С другой стороны, его можно понять, что, ам, он не знает хорошо тебя, и поэтому, возможно, ему н нужно как-то сблизиться, да, то есть пусть даже физически, то есть, э, сократить расстояние и, может быть, как-то, э, увидеть тебя, м, побыть с тобой, э, рядом, чтобы понять, насколько, м, действительно ты ему важна. Насколько, э, ему важно сохранить с тобой вот эти отношения. Ведь переписка, в мгм. Переписка онлайн или созвоны через видеосвязь, они не дают возможности вот даже, ну, дейст понять, узнать человека и э
Конечно. Интересно.
узнать такой, какой он есть, со всеми его достоинствами и недостатками. Э, м, возможно, я бы предложила такой вариант, э, если он до сих пор предлагает тебе сь приехать к нему, может быть, ты бы ему предложила обратное и, э, сказала бы, что, может быть, как бы ты ко мне приедешь погостить, или мы можем, раз уж там не такое большое расстояние, на выходных как-то встречаться, э, понять, хочется ли вам вообще прикасаться друг к другу или не хочется. Э, то есть возьмётесь вы за руки, не возьмётесь- это н э, может быть, <grunts> настолько будет тебе с ним неинтересно и скучно, что ты сама поймёшь, что д время терять нечего. А может быть и, действительно, тебе покажется, м, каким-то человеком ответственным. То есть он не хочет, э, делать каких-то громких заявлений, будучи на расстоянии, не зная, обещать тебе того, чего он не сможет дать, когда он тебя узнает получше. То есть тут его чувства тоже, м, важно учесть. Как ты думаешь, вот такой способ мог бы сработать?
Так. Понимаю. Слушай, вообще это интересная мысль, я как-то об этом даже не думала. Вот, э. Может быть, действительно стоит, э, так сделать, э? То есть предложить, э, ему приехать, э, и именно, э, не знаю, как-то договориться о каких-то более частых встречах. Пока что, пока, как бы, этот переезд- это слишком серьёзным шагом является. Вот, э. Потому что, на самом деле, мы находимся в такой, как бы, сейчас ситуации, что мы даже и не успели друг друга узнать как следует, э, вот. И при этом вот такое, м, замешательство происходит у меня и, скорее всего, в его голове. Вот, эм. Поэтому спасибо тебе большое, что, вот, меня натолкнуло на такую идею. Я думаю, что я ему скажу об этом и, м, посмотрим, даже, наверное, с его реакцией будет многое понятно.
Конечно. Мгм. Конечно. Да. Да. Точно. Я была очень рада тебе быть полезной. Надеюсь, всё па сложится наилучшим для тебя образом. Желаю удачи.
Спасибо тебе. Мне стало легче после этого разговора. Пока.
Пока, пока.